Ừm, thiền ở đây á thì mình sẽ, gọi là, tập trung tầm khoảng 10 cho đến, gọi là, 20 phút mỗi ngày trước khi mà mình đi ngủ. Ờ, và, ừm, mình cũng áp dụng thêm một cái cách đó là, kiểu giống như là, mình ghi ra ghi ra những cái điều mà, gọi là, mình cảm thấy tiêu cực bạn. Chỉ là mình cảm thấy thôi, mình ghi ra và khi mà mình đọc lại á thì mình mới thấy là ừ, do cái nội tâm của mình nó chi phối, do cái nội tâm tiêu cực mình nó chi phối.
Ừm. Ồ. Đúng rồi. Hiểu, hiểu nha, tính ra là ghi ra những cái điều tiêu cực đi, xong là bắt đầu ngồi nhìn lại là à, là do nội tâm của mình suy nghĩ thôi, chứ thật ra là bản thân đâu có vậy đâu, là do nội tâm nó đang nghĩ như vậy là không có nên, xong là sẽ tránh những cái việc đó ha cái cách này á cũng rất là hay đó bạn. Mà bạn có thử là bạn thay đổi cái góc nhìn để mà bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn không?
Ừm. Đúng, ừm. Ừm. Đúng, đúng, ừm. Đúng v ừm. Ừm. Đó, mình thấy là khi mà mình, gọi là, ừm, cảm nhận được cái nội tâm tiêu cực của mình rồi đó thì dần dần, ờ, giống như, kiểu, là mình nhận biết được nó rồi thì mình dần dần mình có những cái bước, gọi là, chuyển đổi. Chuyển đổi thì cái mà mình đặt vào đặt đặt mình vào vị trí của người khác á, nó cũng làm cho mình có thể là, ờ, đỡ bị tiêu cực hơn, ừm.
Ừm. Đó. Ô! Tuyệt vời nha, cái cái này hay nha! Tức là cứ đổi góc nhìn nè, đặt vào vị trí người khác nè ha, là bắt đầu á là thấy mọi thứ nó tích cực hơn đó chứ, cái này thật tuyệt vời đó bạn! Mà á ừm, hiểu, hiểu, thật ra thì, ờ, những cái cảm xúc mà tiêu cực đó bạn, thì đôi khi á hổng biết là nó có ảnh hưởng tới những cái quyết định hay là cái hành động hoặc là những cái mối quan hệ của bạn hay không?
Đúng rồi, ừm. Ừm. Ừm, kiểu như ừm.

Ừm, có một lần là bạn của mình á, khi mà mình hỏi ý kiến của bạn mình á về một cái, gọi là, vị trí việc làm mà, gọi là, bạn mình biết. Rồi, ờ, giống như là mình tham khảo cái ý kiến của bạn mình vậy đó bạn. Nhưng mà, ừm ừm, ừm, nhưng mà bạn biết sao hông? Mình lại nghĩ á, mình lại nghĩ là, ờ, chắc là bạn mình muốn là giành cái vị trí đó, cho nên nói về cái vị trí đó là hông có tốt, ờ, kêu mình là đừng có đừng có, ờ, gọi là, apply, đừng có, ư, xin vào ứng tuyển vào cái vị trí đó luôn. Và, kiểu kiểu, cảm giác của mình á khi mà mình hỏi có nghĩa là cảm giác mình hỏi thì mình đang mong muốn là, à hy vọng là mình nghe người đó kêu là mình, ừ, mình đi nộp đơn đi, nộp đơn xin việc đi. À, nhưng nhưng mà cái đến khi mà nghe cái lời thực tế á bạn, thì mình lại nghĩ nó ở một cái hướng tiêu cực là, ờ, bạn bè mình vì cái lợi ích đó cho nên là, à, nói không tốt về cái công việc đó. Đó.
Ừm. Ừm. Đúng rồi, hợp lý! Đó. Ờ. Rồi. Ừm, hiểu rồi. Tính ra là từ trong cái suy nghĩ của bạn á là bạn thấy nó tiêu thôi, chứ thật ra thực tế đôi khi cái người bạn của bạn là cũng khuyên bạn thật lòng đó, chứ hổng phải là người ta có ý xấu luôn. Rồi rồi sau đó là là bạn nhận ra bằng cái cách nào là bạn mới hiểu được là, ờ, hổng phải vậy đâu?
Ừm. Đúng. Ừm. Ừm. Sau này á thì mình mới biết. Ừm. Sau này á là mình mới bắt đầu là mình mình đâu có nghe bạn mình đâu, m tại mình nghĩ là đang suy nghĩ là do cái bạn kia có cái lợi ích riêng mà. Và mình đang muốn chứng minh là, ừ, cái mà bạn kia nói là hổng đúng. Thế là mình, à, kiểu là, mình nộp, ừm, nộp đơn vào rồi mình được duyệt mình mình được đi làm ở chỗ đó bạn, thì đúng đúng là cái thực tế y như bạn mình nói luôn. Đó.
Ừm, đúng rồi! Ừm. Hiểu, tức là bạn đã trải qua luôn, bạn đã đi vào làm luôn, xong bạn mới thấy là, à, lời khuyên của cái người bạn mình á là hợp lý nè. Đó. Rồi. Ừm.
Đúng, ừm. Là thật, đúng rồi, nó là cái chia sẻ thật, chớ hông phải là một cái vì cái lợi ích giống như là mình suy nghĩ cho bạn kia, thì lúc đó mình, gọi là, ừm, rất là khó chịu. Ờ, đúng rồi, mình mình hiểu ra cái vấn đề thì mình rất là khó chịu tại vì tại sao mình lại có một cái suy nghĩ xấu cho người khác như vậy? Trong khi mình đang nhờ vả bạn của mình, bạn giúp bạn giúp mình thật sự mà mình lại như vậy luôn. Đó.
Ừm. Hiểu hiểu ra rồi ha. Ừm. Ờ. Đúng rồi, không tốt tí nào. Rồi sau đó thì bạn có xử lý cái vấn đề đó hông? Như là bạn có cái hành động gì hông? Hoặc là bạn có xin lỗi hay là bạn đã khắc phục nó như nào hông?
Ừm. Ừm.